Ja, also es gibt, ähm, es es ich finde e oder ich persönlich habe habe so so so Gerichte, wo ich sage: „Ha, die die brauche ich mindestens, weiß ich nicht, einmal alle 2 Wochen“, <giggles> so in der Art. Äh, und, äh, d die die baue ich einfach so in meinen Speiseplan- wenn ich das jetzt mal so bezeichnen darf- ein. Ähm, aber es gibt dann auch immer vor allem Richtung Wochenende ist das bei mir eher, dass ich dann auch mal was Neues ausprobieren möchte, einfach weil man auch mehr Zeit hat oder sich mehr Zeit nimmt zum Kochen. Äh, da da finde ich, bietet sich das immer gut an bei mir.
Mhm. Ja Mhm. Das heißt, es ist bei dir auch so 'n vielleicht auch so 'n Genuss oder so 'n Hobby-Freizeit-Freude-Moment, wo du dann so neue Gerichte quasi ausprobierst?
Oh, ja, ja, das und dann auch so 'n bisschen bisschen, d nein, Überraschung, also wird's was oder wird's nichts? <laughs> Also, es gibt ja auch mal neue Gerichte, die man dann ausprobiert, äh, die die nichts werden, da hat man jedenfalls als Reserve oder es ist halt Samstag und man hat genügend Zeit, das ist nicht so weiter n n nicht so schlimm, äh, als wenn das jetzt Mittwoch ist und man hat schnell gekocht, hat einfach 'n wirklich nur Hunger und dann schmeckt das Essen nicht. Das hatte ich auch mal, das ist wirklich echt unangenehm oder das ärgert einen dann richtig.
Mhm. Ja. Stimmt. <giggles> Ja, stimmt. Das hat man ja manchmal, wenn man so Rezepte ausprobiert und auf einmal ist da Apfelmus statt Eier oder so drin und dann gelingt der Pfannkuchen oder der Kuchen natürlich nicht, ne?
Äh <laughs> Ja, genau, da ge vergreift man sich einfach, äh, und und hat dann irgendwie, äh, ja, in in in die Pfannkuchen einfach viel zu viel Eier reingehauen und dann dann schmecken die halt auch schon so komisch.
Ja. Ja, dann ist das so ein richtiger <giggles> Eierkuchen dann auch. <giggles> Ja, ist dir sowas in der Art dann auch schon mal irgendwie passiert, so 'n Fiasko dann?
<laughs> Ja, genau, so wortwörtlich, genau, 'n Eierkuchen ist es dann geworden. <laughs>